Ừm, nên, ờ, hông, chính xác luôn, mình thấy đi mình cũng hay lựa đi vào mấy cái ngày, cái dịp bình thường thôi, không phải dịp lễ thì nó sẽ đỡ hơn.
Đi lại tắc đường. <chuckles> Ừm, ừm. Thế bạn giống mình. <chuckles> Đấy, tại tại quê mình là ở khu du lịch ấy, thành ra
Chứ không mà đi dịp lễ là thôi đ đỗ xe không có chỗ nữa.
Uầy, đúng, đúng, đậu nhất là đi ô tô nhá. Đi xe máy còn đỡ, vứt đâu cũng được, còn đi ô tô không có chỗ đỗ xe, mặc dù đến tới quán rồi, không vào nổi, thế là phải đi quán khác.
Chính xác! <chuckles> Ừm, mà không đậu được thì mình đâu có thể nào mà vứt xe giống như xe máy được.
Đúng rồi, hoặc là có đậu được nhá thì cũng phải đi đi bộ một đoạn rất là xa, đúng không? Mà trời thì nắng nóng rất là mệt, đi chơi phải đi hành xác đâu, đúng không? <chuckles>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
<chuckles>
Đấy, đấy, đấy, đấy. Thế thì bạn nghĩ cái việc tăng giá thế thì là nó giúp cho người dân địa phương không hay là nó đang hại người dân địa phương?
Với lại ừm. Ừm, sao bạn? Ờ thì, tăng giá như thế thì cũng một cách là giúp cho người dân địa phương ở vùng đó họ có chi phí sinh hoạt, tạo thêm điều kiện công công ăn việc làm vào ngày lễ.
À. Thế à? Ừm, cũng đúng, cũng đúng. Ừm, hay nha! Thật ra mình nghĩ là tùy theo thời ấy. Ví dụ như, kiểu, ngày xưa, đúng không, ở Sa Pa nó chặt chém là chuyện OK. Nhưng bây giờ, kiểu, mình là quê mình Hà Giang ấy, mà chỗ nào mà chặt chém cái người ta tẩy chay luôn à. <chuckles> Kiểu là công nghệ xã hội phát triển, đúng không? Thì thành ra là, kiểu, chỗ nào mà chặt chém người ta sẽ không đến nữa, mà chỗ nào uy tín mà không chặt chém người ta sẽ, kiểu, được review nhiều, đúng không? Nó sẽ OK. Còn ngày xưa đâu có biết.
Ừm. Ừm. À. Ồ! Ô, vậy hay quá ha! Ừm. Ừm. Đúng rồi. Không mà hồi kìa mình đi Hà Hà Giang mình thấy rất là đẹp với lại đồ ăn cũng rất là ngon. Ưm, mình thấy cũng hỏi Đúng rồi, chính xác. Mà tại lúc đó là mình do mình đi tour nên mình cũng hổng biết là, ờ, do tour thì người ta đã khoán cái giá sẵn rồi thì như thế nào, ừm.
Ừm. Đúng, mà rẻ, giá cả rất là phải chăng, đúng không? Ừm. Ờ, không biết lúc bạn mua tour 1 tour bao tiền?
Hồi đó mình 9.000.000.